آآ، بُص هو أنا الحقيقية كنت محتاج منك نصيحة كده في موضوع شاغلني بقى لي فترة، ياريت تساعدني يعني.
من عينيّا حاضر، خير، إيه، قُل لي؟
بُص هو أنا بقى لي فترة كده يعني التليفون في إيدي، 24 ساعة ترك يعني ما عدى ساعات النوم طبعًا يعني، آآ تركيز رهيب فيه، آآ م باعرف مش قادر أركّز في حاجات تانية غير التليفون، لا عارف أشوف أقعد مع ناس ولا حتّى أ أركّز في في شغلي آآ، و ومتشتّت، مشتّت في كُل الأوقات، مش عارف اعمل إيه بصراحة.
مفهوم. مفهوم طبعًا. طيب قُل لي أنتَ أنتَ بتستخدم مثلًا ال ال التليفون في إيدك كده على طول معظم الوقت، يعني مثلًا بتستخدمه فترة قد إيه في اليوم، اللي هو ط مُعظم الوقت بتستخدمه في إيدك ما بتسيبوش خالص، والّا آآ بيبقى مثلًا بي بيبقى حاطُّه جنبك مثلًا كده، وبس كُل ما ييجي لك إشعار بي بتمسكه تبُص عليه؟
إمم. بُص هو على طول، لإن أنا كمان مشكلتي إن أنا باشتغل بالتليفون يعني، آآ، جزء من شغلي بالتليفون، آآ فباضطر إن أنا ماسكه برضه على طول، فهي برضه بين نارين في الحتّة دي آآ، فبصراحة
آه، يعني أنتَ ماسك ال آه يعني أنتَ ماسك الموبايل في إيدك على طول، بس في نفْس الوقت ما بتركّزش من كتر الإشعارات اللي بتيجي لك، يعني كل شوية بتيجي لك إشعارات كده، آآ عليه مثلًا، فب بتبدأ تبُص للإشعار والكلام دوّة، والّا آآ بيلهيك مثلًا عن عن عن شغلك، والّا ا م إيه اللي بيحصل بالضبط؟
إمم. بُص، هو أ أنا م م شغلي أصلًا أصلًا شغلي ش آآ، ف بيكون جزء منّه في التليفون أصلًا. آآ، ب باعمل حاجات على التليفون واللاب، فأنا معايا ال2 آآ، فهي مشكلتي إن أنا باجي أشتغل بالتليفون، بالاقي نفسي في بعض الأحيان بَدَل ما أشتغل أروح إيه، أفتح أي حاجة من الحاجات اللي هي ال إيه، المواقع التواصل والحاجات دي. وانسى أصلًا إن أنا كنت المفروض أشتغل، إن أنا كنت المفروض أركّز أكتر في ال في شغلي.
إمم. مفهوم. مفهوم. آه. آه، فاهمك طبعًا، معاك حق طبعًا الحاجات دي فعلًا بتضيّع الوقت يعني وأنا مقدّر اللي أنت حاسس بيه طبعًا و معاك حق يعني. آآ، قُل لي طيب أنت يعني مُعظم الوقت إيه ال إيه اللي بيشدّك مثلًا لحاجة، اللي بتخلّيك مثلًا تبدأ تبُص ل ل لمواقع مثلًا الحاجات دي سواء المواقع اللي أنت ت بتضيّع عليها في الوقت والحاجات دي؟ اللي هو مس بي جالك مثلًا إشعار، فبتبدأ مثلًا تبُص على على على خبر، فخبر بيجيب خبر؟ والَّا اللي هو أ فضول عندك إن أنت بتبقى عايز آآ، تبُص على ال على الحاجات دي؟ أو بحيث إن أنت بتهرب من الشغل مثلًا؟ أو إيه ال أو بإيه إيه اللي بيخلّيك تبُص على الحاجات دي الاول؟
إمم. فهمتك. بُص، هو أنا أكتر حاجة، آآ، بتشدّني إن أنا عارف أ يعني عاوز أشوف رسايل، أشوف حد يبعت لي حاجة، أشوف حد يكلّمني. آآ، باحس كده إن إن إن إن أنا لو لو تُهت أو أنا س ما مسكتش التليفون فترة، في حاجة ممكن تِتُوه منّي. أ يعني آآ، مش عارف مع إنّي يعني أنا مش مش مش راجل أعمال يعني إن أنا أسيب التليفون ما حدّش هيبعت لي رسايل أو لأ، بالعكس عادي. أنا ممكن لو سِبته س شهر ما حدّش يعبّرني أصلًا. آآ، فمش عارف بصراحة.
لأ، مفهوم. طيب، آآ، قُل لي طيب أنت حاولت تعمل حاجة مثلًا أو طُرق مثلًا تعملها بحيث إن أنت آآ تقلّل أ استخدامك للتليفون ده مثلًا أو الحاجات اللي هي ال مُضيّعة للوقت أو كده إنها تخلّيك تركّز في شُغلك والّا ما جرّبتش حاجة؟
بُص ي أنا يعني عشان أكون صريح معاك، جرّبت بصراحة قبل كده آآ، يعني إن أنا أعمل آآ، يعني control على النفْس في الحِتّة دي، إن أنا مثلًا آآ أفتَح ال يعني أحدّد لي مثلًا آآ، يعني ساعتين، 3 في اليوم، ده يكونوا ساعتين مُخصّصين فقط إن أنا أفتَح التليفون أشوف الإشعارات مثلًا ولكن ما قدِرتش بصراحة أسيطر على الحِتَّة دي خالص، بالعكس، ده أنا قعَدت فترة كويّس وبعد كده رُحت خالص، ما ما عرفتش أكمِّل.
مفهوم. امم. جميل. امم، إيه ال أ إيه اللي كان بيحصَل طيّب وأنت يعني كان إ بت بتحدّد لنفْسك مثلًا ساعة أو كده أو ساعتين ما تفتَحش التليفون آآ، ب بترجع مثلًا تاني، بيخلّيك مثلًا ما بتكمّلش الوقت والّا إيه اللي بيحصل؟
هاقول لك، هو الحقيقة اللي بيحصَل في الموضوع ده إن أنا بابقى مثلًا عامل إيه، بابُص على الساعة آآ، أنا إنش أنا قُدّامي دلوقتي مثلًا الساعة مثلًا أيًا كان، أنا أقعُد ساعتين مثلًا، آآ وخلاص، مُجرّد ما الساعة ترِن المفروض أقُوم، ده اللي أنا المفروض أعمله أصلًا، بالاقي نفْسي ال ال المنبّه رَن أو التوقيت اللي أنا عامله الtimer خلِص ورَن وأنا عمّال مكمّل، باقوم عامل مكنسل ال ال الtimer وأكمّل، <chuckles> مش عارف إيه اللي أنا باعمله ده أصلًا؟
امم. آه، ال ال امم. طَب أنت أ م ما حاولتش مثلًا يعني إيه، تخلّي آآ، آآ شُغلك مثلًا يبقى عن حاجة تانية، يبقى ع على اللاب مثلًا أو ال أو أو أو ت أو حاجة مُعيّنة مثلًا تابلت أو حاجة زي كده أو موبايل تاني حتى، أ يكون عليه حاجتك بتاعة الشغل بس ما يكونش عليها، آآ حاجات اللي هي م زي وسائل التواصل الاجتماعي أو الحاجات اللي أنت بتضيّع فيها وقت أو كده، يبقى موبايل مخصوص، والّا أنت الميزانيّة عندك ما تسمحش إن أنت تجيب موبايل تاني أو تاب أو لاب؟
امم. آه فهمتك أنت تقصد إن أنا يبقى عندي لاب أو عندي موبايل للشغل وموبايل تاني لل لل للترفيه والكلام ده صح؟
آه بالضبط.
بص هو الحقيقة الحتّة دي أنا حاولت أعملها ولكن آآ لقيت نفسي بافتح موبايل الشغل وبانزّل عليه بانزّل عليه برضو WhatsApp أو أي حاجة من الحاجات دي وباضحك على نفسي، باقول ده هي بس إيه حاجة بسيطة وخلاص وبعد كده أكمل وألاقي نفسي أصلًا باكمل عادي آآ باكمل على اللي بافتح مثلًا ممكن أفتح واتس وأفتح بتاع على التاني وأفتح الفيس وبانسى أصلًا. يبقى كده عندي بلوتين واحدة هنا وواحدة في التاني.
امم. طيّب أنت ما فكرتش مثلًا إن أنت تنزل مثلًا برامج أو حاجة تتحكم في التليفون إن هو آآ تقفل ال ال البرامج دي مثلًا سواء الwhatsapp أو الحاجات اللي هي بتضيع وقتك أو كده وقت الشغل آآ أو وقت محددة؟
ال أقفل آه فهمتك بُصّ. لا لا ما جاتش في بالي بصراحة دي. حلوة الفكرة ط لأ طب بس قل لي عنها كده أكتر ممكن توضح لي عنها؟
.آه كويّس أوي طيّب بُص هو في برامج كده أنت ممكن تنزلها على الموبايل دي بتتحكم في ال في ال في الموبايل بتاعك، إن أنت بتبقى مثلًا في برامج معيّنة ممكن آآ اللي هي تقفلها أو إن أنت آمم، ما تفتَحش مثلًا زي زي ما أنت بتعمل كده أنت بتيجي بتعمل زي آآ منبه أو حاجة زي كده أنت تقوم أو كده وأنت بتقفل المنبه مثلًا و آآ، آآ وأنت م عادي بتكمل في اللي أنت فيه. لأ، دي برامج بقى بتدّيك بتتحكم فعلًا في الموبايل مثلًا أنت بتعملها اللي هو بتقفل البرنامج خلاص أنت بتفتحهولك مثلًا ساعة، زي عاملة كده زي البرامج اللي بتعملها للأطفال اللي هو مثلًا بيبقى في الحاجات الحماية والكلام دَوَّة بيبقى متحكم في الموبايل كده ممكن تفتحوا الأبليكيشن المعيّن أو البرنامج دوّة لمدة ساعة، لمدة نص ساعة، لمدة آآ ساعتين مثلًا و ويرجع يتقفل تاني، آآ، ما ينفعش يتقفل مثلًا إلا لمّا يعدّي وقت محدد، في برامج مثلًا يقعد يجيب لك مثلًا زي حاجة زي آآ شجرة كده تقعد تتزرع مثلًا كده وتقعد تجيب لك الشجرة دي وخلاص مش مش هتعمل حا البرنامج مش هيفتح تاني إلا لمّا ال الوقت ده كلّه يعدّي، فال ال لمّا تعمل كده أنت هتبدأ تركز خلاص، أنت ما فيش حاجة قدّامك غير إن أنت آآ تعمل شغلك أو كده تيجي تفتح البرنامج مش هيفتح معاك. فأنت إيه رأيك في الحل ده؟
بالضب إمم. ها حلوة، حلوة أوي الفكرة دي ولكن معلش برضو افرض أنا عاوز مش عارف هأسألك في الحتّة دي، افرض حصل لي حاجة أو عاوز أفتح ال يعني عاوز أفتح البتاع ضروري في حاجة ممكن أعملها مثلًا، حد رانن عليّا، أختي كلمتني مثلًا أو أي حد يكلمني آآ هل برضو هاقدر أفتح في ده والّا خلاص الم الموبايل اتقفل؟
بُص، ما أنت عندك عندك ال عندك ال ال الح الحالتين. أنت ممكن تحدّدها أنت عندك في الأول البرنامج ده بيبقى عندك ال ال الاتنين بيعملها. إن أنت ممكن بيدّيك تحكُّم مثلًا كده إن أنت ممكن آه، اللي هو زي تِدخّل باسورد كده أو تعمل حاجة مثلًا زي آآ يسمح لك إن أنت ممكن آآ تقف تلغي الحماية دي أو تلغي ال ال القفل اللي موجود على البرنامج تمام؟ فدي آآ ممكن تعملها. أ بس في مرحلة تانية اللي هو ما بيسمحلكش، لأ خلاص اللي هو عشان تعمل الكلام ده لازم تفرمت التليفون. فأنت دي حسب أ حسب حاجتك في ال فيها. يعني أنت مثلًا إيه، عشان أنت ما تستغلش الموضوع دوّة مثلًا اللي هو زي ما أنت قُلت ممكن تقفل المنبه أو حاجة زي كده، فأنت ممكن تجرّب الاتنين الأول. تجرّب الأولاني اللي هو بي ال ال الحاجة عادي، اللي هو ينفع ي تسمح لنفسك اللي أنت مثلًا لو حصل حاجة طارئة أو حاجة زي كده، آآ لأ خلاص إلغي ال ال إلغي الحماية دي أو إلغي القفل ده وافتح وشوف مثلًا عايز تكلّم حد أو حد أو ترُد على حد أو كده. لقيت نفسك مثلُا بعدها بشوية إن أنت بتستغل الموضوع دوّة زي ما كنت بتستغله مع أو بتعمله زي المنبه. اللي هو بتيجي بتطفي المنبه أو عادي بتكمّل مثلًا فُرجَة أو بتكمّل زي آآ سكرول مثلًا على ال في ال في ال في حاجات اصل موقع التواصل الاجتماعي أو كده، لأ خلاص. أ أ ممكن مثلًا أ تعتمد بقى على الحل التاني اللي هو، لأ ما يبقاش قُدّامك إن أنت غير إن أنت تفرمت التليفون، فأنت هتبقى مضطر إن أنت تستني. فإيه رأيك؟
إمم. أو إمم. صح. إمم. إمم. بُص، الحقيقة الفكرة ديّة أعتقد فكرة فكرة جميلة جدًا. و وحتّة إن أنا أ أسيطر على التليفون بَدَل ببرامج بَدَل ما أنا يعني التليفون هو كده أنا بادّي له الأوبشن اللي هو يسيطر عليّا. يعني ولكن أعتقد ده حاجة كويسة. ولكن أنت يعني هاسألك برضه سؤال، أنت شايف ممكن تاخُد وقت قد إيه عندي لحد ما أبدأ إن أنا آآ أ أت يعني خلاص أبقى أ اتعافيت من الإدمان ده؟ خلّينا نسمّيه إدمان.
بُص، هو كل حاجة بتيجي بالتدريج طبعًا. يعني زي ما أنت أول ما تبتدي مثلًا مع البرنامج ده أنا أنا أنا عايز أقول لك إن أنا أطمنك إن أنت هتيجي مثلًا بعد فترة هتلاقي نفسك أصلًا شِلت البرنامج ده خالص ممكن آآ بالتدريج. يعني أنت ممكن أ لو جيت عملت في الأول أصلًا ال الحل الأولاني خالص اللي هو لو م ما ينفعش ما يسمحلكش إن أنت تشيل القفل دوّة أو حاجة من على البرنامج إلّا لو فرمت أو كده، عشان بس الموضوع هيبقى صعب بالنسبة لك في الأول، أنت ممكن بعد فترة مثلًا أسبوعين مثلًا 10 أيام كده، تلاقي نفسك أنت اتعوّدت أصلًا خلاص إن أنت مركّز في شغلك وإن أنت ما بتمسكش مثلًا الموبايل أو نب أو امت م ما بتبُصّش فيه كتير أو كده، هتلاقي نفسك واحدة، واحدة ممكن ترجع للموضوع التاني أو إن أنت يسمح لك إن أنت تعمل مثلًا آآ تلغي الحماية أو حاجة زي كده. ممكن واحدة واحدة مثلًا بالكتير ممكن مثلًا مع الوقت ممكن أقل من شهر، تلاقي نفسك أنت أصلًا خلاص أنت استغنيت على البرنامج ده، لإن أنت عوّدت نفسك خلاص إن أنت آآ ال ال ال ال ب بتركّز في الشغل والكلام ده. فإيه رأيك يعني أنت الم حل ده هيبقى كويس بالنسبة لك والّا إيه؟
صح. صح. آآ، ي هو كويّس بس أنا كان قلقي في حِتّة إن أنا مش عارف هل ممكن آآ إن هو آآ، يعني أ قاعد أعيش فترة على البرنامج أو إن أنا هو أكون البرنامج هو المسيطر عليَّ ولكن أنت وضّحت لي آآ، حِتّة إن أنا ممكن بعد فترة آآ، ال بعد ما خلاص أكون ات آآ ات عرِفت أسيطر على الحِتّة دي وعرِفت إن أنا أتحكّم أنا في نفْسي فبالتالي خلاص، ساعتها أنا ممكن أستغنى عن البرنامج وأقول له كتّر خيرك شكرًا وأعمل له uninstall وخلاص يبقى أنا كده إيه، آآ خلاص أنا كده قدِرت أت فيها و وخلاص و وما عادش في لا إشعارات ولا تشتُّت ولا بتاع.
بالضبط. بالضبط زي ما باقول لك، هي بتبقى فترة صغيرة كده بس، يعني أنت على ما تتعوّد بس يعني، زي ما أنت متعوّد دلوقتي مثلًا إن أنت ع على طول بتقعُد تفتَح برامج التواصل وبتضيّع فيها وقت، ومع الوقت خلاص أنت هتتعوّد خلاص وأنت من نفْسك وهتتعوّد إن أنت أ ما تفتحوش كتير وكل حاجة بتيجي مع التعوُّد يعني، فما تقلقش يعني.
صحيح. أنا بصراحة ممنون ليك وباشكرك بجراحة، شكرًا جزيلًا ليك، إدّيتني معلومات كويسة جدًا و وتفاصيل هاحاول إن شاء الله أضبّطها و وأتمنى إن هي ت تعالج لي المشكلة دي. شكرًا ليك بجد.
العفو.